Yeni bir gruba katıldığında güven nasıl kazanılır sence?
Eee, çok zor bir, iii, konu güven konusu. Yani, eee, bir kazanmak dedin ya, güven nasıl kazanılır. orada durdum aslında. Eee, çünkü, ııı, bu karşılıklı bir şey. Yani bir taraf kazanıp diğer taraf kaybetmiyor. O yüzden "Bir güven ortamı nasıl oluşur?", eee, gibi düşünüyorum ben bu soruyu. Burada herhâlde bir, böyle, ilk izlenim çok kıymetli, ilk verdiğin mesaj beden dilinle ve seçtiğin sözcüklerle. O yüzden de, böyle, girdiğin ortamın nasıl bir ortam olduğu hakkında bir fikrinin olması gerekir en azından diye düşünüyorum. Eee, çünkü her ortamda her, eee, şekilde aynı şekilde davranamazsın o güveni yaratmak için, onu söyleyebilirim her şeyden önce.
Hımm. Doğru. Evet. Hımm. Anladım. Yani, temelde şöyle anlıyorum, hani, güveni bir kere öncelikle, hani, kazanılan vs. diyor ya, belki biraz inşa edilen, hani, karşılıklı bir şey olarak görüyorsun bu bunu o d 1'incisi ve 2'ncisi de diyorsun ki, eee, gi daha girdiğin andan aslında ortama başlar. Yani, bu temel bir şey mesela hani. Daha ilk hani, ilk izlenim önemlidir, eee, gibisinden böyle bir o onun önemsiz ama peki, burada kastettiğin, hani, her girdiğin yerde aynı şekilde olmaz demek istediğin, yani, olduğundan biraz farklı bir` hani, belki bir bir performans hâlinin bir girişten mi bahsediyorsun yoksa sadece belki bir, hani, resmiyet ya da samimiyet, ııı, gidişte, hani, bu durumdan mı? Belki biraz örneklendirirsen daha netleşir diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Evet. Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Aslında böyle bir rol değil bu. Bir pozisyon almıyorsun ama mesela ö şöyle örnek vereyim: Bir arkadaş ortamına, sosyal ortama girme şeklinle, bir işte iş ortamına ya da yeni dâhil olduğun profesyonel bir grubun içine, eee, girme şeklin birbirinden farklı. Birinde belki çok daha renkli olan bir kişilik özelliğini sergiliyorsun. İşte, bir kadın grubuyla diyelim arkadaş grubuyla bir araya geldin ve, eee, yeni katılan insanlar var. Eee, orada çok kendin gibi olabilirsin. İşte, sürekli espriler yapan bir insansan on onu orada sürdürebilirsin ama yeni bir iş arkadaşları ya da yeni bir iş ortaklığı olan bir ortama girdiğinde yine mizahi bir insansındır ama şaka yaparak giremezsin mesela. O karşı tarafın, eee, işle ilgili koyduğu sınırları bir bilmek lazım. Yani belki, eee, bir süre sonra o, işte, güven inşa edildikten sonra sen o sosyal hayatta kullandığın yönlerini oraya da taşıyabilirsin ama, yani, ortamdan kastım biraz aslında bu. O ortamın aslında beklentisi ne? Bir onu okuyabilmek, bir öngörebilmek belki de bunu, bazen de bilmek, araştırmak yani. Eee, bu insanlar, ne bileyim, benim mesleğimde mesela çok, böyle, yerel yöneticilerle çalıştım ben. Eee, ve her partiden insanla çalıştım, siyasi partiden. Şimdi her, eee, yerel yöneticinin karşı taraftan, işte, moderatörlük yaptığımda özellikle beklentisi farklı oluyor. Eee, o onu bir bilmek lazım, onun nasıl bir ortam istediğine dair bir öngörünün olması lazım. O zaman ona da uygun davrandığında aslında, o güven inşa ediliyor aslında onu kastediyorum ortam farkı ve davranış farkından.
Hımm. Evet. Evet. Hı hı. Öyle mi? Hıı. Anladım. Özellikle de zaten bu ayrımı biraz, böyle, hani, bir resmî yer ve değil mi biraz daha, böyle, samimi arkadaş, hani, şey ortamı olar sosyal alan diyelim, hani, eee, iş ve daha resmiyet gerektiren yerler, böyle, bir sosyal olarak, böyle, bir ayırıyorsun ve burada anladığım kadarıyla biraz verdiğin örnek tam da aslında bir parça da, böyle, eee, o güveni, mesela, iş ortamında verilmesi gereken şeylerden biri, belki de senin, hani, oradaki iş tanımı dediğin bir an. Tanımlı bir belki yazılı olmayan kurallarda da bir ambiyans tanımı vardır. Buraya uyacağına, ııı, dair aslında bir gösterge midir? Yani, hani, orada güven vermenin parçası yoksa, mesela, hani, bir insan çok kendi gibi girdi o dediğin gibi, mesela, orada nasıl bir güvensizlik durumu olabilir? Belki bunu bir karşılaştırmalı, hani, biraz daha, eee, anlatabilirsen.
Kesinlikle. Evet. Hı hı. Tabii. Tabii. Hı hı. Evet. Hı hı, hı hı. Tabii, tabii. Şimdi, bu samimiyet aslında, ııı, bir çizgi gibi görüyorum ben samimiyeti. Ben, mesela, girdiğim ortamlarda çok enerjik, güler yüzlü bir insan olarak tanımlanıyorum. Yani, benim arkadaşlarım beni, böyle, bir yere koyar. Eee, girdiğim iş ortamlarında da böyle tanımlanıyorum. İşte, a, moderatörümüz kim, işte, şu, a, o süper güler yüzlü, çok enerjik bir kadın gibi, böyle, eee, prototiplenebilecek özelliklerim var. Şimdi, bu mesela önemli bir özellik. Eee, bu tam tersi de olabilir. Yahu, çok ciddi, kötü olduğu için söylemiyorum, çok ciddi, işte, işine çok, eee, bu prototiplerin olması güveni inşa etmede aslında birinci derecede önemli. Yani, se senin nasıl bir insan olduğun, genel olarak ne yansıttığın, eee, ortamın sana güven duyması için 1'inci, bence, koşul. O samimiyet, işte, doğal olmak, i içten olmak, neyse ama tarzın, işte, çok ciddi bir insansındır da, işte, sa i öbür türlü görünmeye o olmaz, yani, neysen o. Hani, biraz onu ortaya koymak. Eee, bu mesela çok işe yarayan bir şey başlangıçta. Yaramadığı noktada da eğer karşı tarafın senden sadece, böyle, ne bileyim, bir ımm, listedeki işleri yapmanı bekliyorsa, girdiğin ortamda kendinden hiçbir anekdot paylaşman kabul görmeyecekse, eee, o samimiyet, ııı, çok yapmacık gelecekse, o zaman bazen ters tepebiliyor. Benim, mesela, böyle bir şeyim oldu, ııı, deneyimim oldu. O yüzden o ortamı koklamayı çok önemser hâle geldim ben, güven inşa ederken, girdiğim bir ortamda. Eee, bazen ters tepebiliyor, biraz onu anlatmaya çalıştım, aslında. Mesela, Urfa'da bir çalıştay yaptım ben, eee, ve o çalıştayda, ııı, bı yani, insanlar da biraz tanıyordu bizi ama beklentileri çok kısa sürede çok, ııı, hızlıca sonuca odaklanmaktı. Benim, mesela, orada, eee, tasarladığım yöntem, işte, kullandığım dil, mesela, onlara iyi gelmedi ve ben bunu, böyle, okuyamadım. Zamanım olmadı önceden ve bence çok da güven duymadılar. Yani, işte, bu kadınla bu proje sonlanmaz gibi bir, bence, bazılarının, herkes için değil ama bazılarının, böyle, bir düşünce balonu oluştu, bence. Ya, bu kadın, böyle, bize oyun oynatıyor, işte, bi hadi bir daha grup olalım, bir de, işte, birbiriyle çalışmayan insanlar, bir daha, işte, beraber çalışsınlar gibi, işte, grupla, yeniden grupla stratejileri kullanıyor, falan. E, yani, bazı insanlar bunu sevmedi. Onlar oturup, böyle, kâğıdın üzerinde çalışacaklardı. Ben, mesela, onu okuyamadım o niyetlerini onların. Eee, kendi yöntemimle devam ettim ve bence benim yöntemlerime ve bana güvenmediler, diyebilirim, yani. O yüzden çok kıymetli o, ilk temas.
Evet. Hı hı. Ne güzel. Hımm. Tabii. Hı hı. Anladım. Evet. Hıı. Peki. He. Anladım. Evet. Anladım. Bu örnek aslında şimdi çok güzel, eee, oldu gerçekten. Netleştirdi, yani, hani, tam söylemeye çalıştığın şeyi. Şu anda ben bı şöyle, eee, anladım biraz, hani, bu anlattığından. Yani, aslında gözlem yeteneğini, yani, bir güven inşasının daha başlangıcı olup, bir yere girmeden de değil mi aslında ya da dâhil olmadan ya da bir, hani, eee, rolüne bürünmeden önce de iyi bir gözlem yapabilmeyi, belki bir ön araştırmayla orayı, eee, şey yapmayı, aslında sen sonrasında oraya sunabileceğin katkı ııı, nın, hani, biraz daha efektif olmasıyla bu güveni zaten girdiğin zaman göstermek değil mi? Ben, eee, sizi dinlerim, anlarım buradaki, işte, belki kültürel kodları değil mi belki alışkanlık durumlarında durumuna göre, yani, iş olur, hani, şey olur. Bunları okumak diyorsun. Eee, buradan zaten, işte, bir o koklamayı, belki ko havayı koklamayı, belki araştırmayı, belki sorup soruşturmayı yapmak, eee, zaten oraya girdiğinde, hani, o beklentileri karşılama <chuckles> düzeyinde davranacağın için otomatik olarak zaten oradan oluşmaya başlar gibi anladım, güveni. Peki, m biraz, böyle, bir, eee, sosyal alanlara doğru çekecek olursak, yani, hani, bir de şimdi öbür türlüsünden bahsettin ya, işte, mesela, hani, güler yüzlü birisindir, samimi birisindir, şakacısındır, mizahı paylaşıyorsundur, sosyalliğe gidip. Peki, birtakım, böyle, yepyeni bir, ııı, hani, gerçekten sosyal ortam grup bu. İnsanlar değil mi? Yeni bir okula başlayabilir. Mesela, o daha sosyal, hani, bir, eee, şeye bir, eee, hobi üzerinden bir şey dâhil olunabilir. Eee, bir dayanışma grubu kadınlar arasında, böyle, şeyler vardır, olabilir değil mi? Bir göçmensindir, bir a ağa dâhil oluyorsundur. Oralarda nasıl, ııı, i oluşabileceğini düşünüyorsun, hani, güvenin nasıl karşılıklı gelişeceğini, inşa edileceğini?
Hı hı. Evet. Tabii, tabii, tabii. Aynen. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Tam da öyle, tam da öyle. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Ya, bu burada da aslında yine pek çok kendi deneyimim de var. Ben de bir göçmen olarak, işte, ilk geldiğimde, eee, şu an yaşadığım ülkeye, Hollanda'ya, ııı, böyle, hani, yeni insanlar var, tanışıyorsun. Çünkü aynı yaşta çocukların var, işte, ne bileyim, eşlerin aynı sektörde, sen onlarla aynı sektördesin, falan, ya da farklı tamamen tes bir kitap kulübüne katılmıştım mesela ben, eee, ilk geldiğimde. Imm, böyle, işte, bir baktım, okudukları, internetten buldum, okudukları kitaplara bir baktım, hani, çok benim sevdiğim yazarları okuyorlar, benzer bir tarz. Iıı, bir hoşuma gitti, bir güven duydum aslında, yani, ben burada var olabilirim gibi bir şeyi, yine bir araştırma ve grubu anlama, gördüğün gibi.
A, süper. Değil mi? Hımm. Evet. Bu çok pardon, lafını, böyle, çok küçük bir lap balla böleceğim. Grup, ııı, hani, Türkçe ke yine Türkçe içerik mi o kadardı, yabancı mıydı? Şeyi, iii, enternasyonallik derecesini merak ettim. O, öyle devam edersen. Hıh.
Tabii. Hıı. Eee, t tabii, tabii. Eee, Türkçe konuşan bir grup, Türklerin aslında kitap okuma kulübü ama her türlü yazarı okuyorlar, işte, çeviriler de okuyorlar, Türk edebiyatı da okuyorlar, işte, dünya klasiklerini de okuyorlar. Böyle, 12 tane kitap seçiyorlar her yıl. Eee, her ay 1 kitap ve her kitap bittikten sonra da bir araya gelip tartışıyoruz o kitabın. 1 kişi yazarı ııı, eee, biyografisi üzerinden gidiyor, 1 kişi de, eee, kitabın, eee, içeriği üzerinden gidiyor. Tüm gruba sunum yapıyoruz. Güzel de bir ortam. Mesela, bu buraya, eee, benim katılımım önce oradaki kitap listesini görüp bir güven duyma. Evet, bunlar da benim tarzımda şeyler okuyorlar. Benzer bir entelektüel, eee, düzeyde olabiliriz birlikte, keyif alabilirim bu ortamdan gibi bir taraftaydım ben. Onlar da bana, eee, ilk gittiğimde, işte, ilk bir tanışma, işte, mesleğim, daha önce neler okudum, e, ne gibi deneyimlerim var, aslında biraz hayatından özel paylaşma, detay paylaşma, işte, ne bileyim, anekdot verme, eee, ne bileyim, aslında şey gibi düşün, eee, kameralarını açıp, sesini açıp kendini anlatman gibi, işte, bir toplantıda. Biraz böyle bir ortam, ııı, yaratılmıştı. Mesela, bu karşılıklı güven sağladı, bence, yani. Bu insan bu grubun içerisinde yer alırsa, işte, biz kitaplardan bahsederken tutup o, ne bileyim, bambaşka bir yemek anlatmaz, çocuğunu anlatmaz, hani, burada kalır, anda kalır, odaklanır, eee, gibi bir mesaj verdi. Bu mesela o grup için güvenin bir, bence, eee, göstergesi, eee, diyebilirim, hani, böyle bir örnek verebilirim.
Evet. Hah, tamam. Hı hı. Anladım. Güzel. Hımm. Evet. Hımm. Anladım. Bu çok güzel bir örnek oldu. Söylediğin şey aslında bir önceki anlattığın senin hikâyenle de böyle bayağı tutarlı. Çünkü önce havayı koklamışsın <chuckles> gitmeden önce. Kitaplarına bakmışsın. "Bunlar bana uygun mu?" diye. Önce bir temel şeyini yapmışsın. Şimdi tabii ki orada kendin, hani, iş ortamı değil, özel hayatın olduğu için sana tamamen uygunluğu önemli. Diğerinde sana uygun ya da değil, hani, oluşturmak gerekiyor görün O ayrı bir şey ama yine önce bir şey yapmışsın, bana uygun. Sen bu şeyleri yaptıktan sonra da kendini sen orada değil mi? Onlara bu sefer, hani, var ederken de bu şeyi tam, eee, soracaktım. Orada "Şu mu önemli?", diye zaten sen de cevapladın. Çünkü, hani, birtakım, evet, sen biraz kendinden bahsederken bunu bir anekdotlar değil mi? Kişisel deneyimle ben şunu severim, bunu severim değil de çünkü bu kim olduğunu göstermiyor, herkes söyleyebilir bunu ama o desteklediğin anekdotlar da aslında o grubun belli bir, hani, eee, şeyi bu iyi ya da kötü değil ama o onların bulunduğu entelektüel, eee, çevre ve seviyedeki şeye uygun olduğunu yani o dinamiğin içerisinde, hani, eee, alt sınır, üst sınır, hani, gözetmeden burada buranın içerisine yerleşebilen biri oluyor. Bir de alakasız bir şey anlatmaman değil mi? Bir de böyle insanlar oluyor çünkü hani geliyorsa bir ortama orada oranın, eee, dinamiği ne olursa olsun kendi hikâyesini paylaşan şeyler özellikle bu kitap grubu kulübü gibi şeyler de olabiliyor. Peki, hani, sence böyle bir durum olduğunda ya da bununla hiç karşılaştın mı mesela daha sonra? <chuckles> Sırf, hani, sosyal ortam bulmak için gelip de böyle bir şey. O zaman grubun şeyleri nasıl gelişiyor? Oradaki güven ilişkisi nasıl oluyor tersinden?
Evet, yine. <chuckles> Hı hı. Kesinlikle öyle. Hı hı. Evet. Tabii. Tabii. Hı hı. Dinamiği. Tabii. Hı hı. Kesinlikle. Evet. Kendinde kalıyor. <chuckles> Ya, karşılaşmaz mıyım? Ya. Orada gelişmiyor bence, yani, böyle, eee, çok, ııı, çok konuşan insan ben mesela çok tercih etmem ve sevmem. Iıı, çünkü çok konuşan insanın etrafını duymadığını düşünürüm ve çok kanıtım var bununla ilgili. Bir insan çok konuşuyorsa, çok anlatıyorsa belki belli ki dışarıyı duymuyordur ve kapasitesi sınırlıdır. Yani dışarıyı çok dinlemezsen kapasiten sınırlı kalır. Şimdi böyle o insanlara ben güvenmem mesela. Belli ki yaşam deneyimi çok az diye düşünürüm. Yani dışarıdan o kadar az şey almıştır ki bu insan dinlemediği için, hep kendini anlattığı için oraya takılıp kalmıştır mesela. Ben bu insana ne entelektüel olarak güvenirim ne de yaşam deneyimi olarak güvenirim. Çok mesela ilişkiyi sürdürmem öyle insanlarla. Bir de her şeyini anlatan, her şeyini her ortamda anlatan insana da güvenmem. O orada da çok güvensiz hissederim. Yani bana anlattığı şeyin her yerde anlatılabilir olması mesela, eee, şey getirir beraberinde. Yani bi bir kere özeni ortadan kaldırır, samimiyeti ortadan kaldırır, eee, bir de böyle gerçek olmadığı izlenimi verir. Ya bu her yerde böyle konuşulabiliniyorsa bunun gerçeklik payı, eee, azdır diye düşünürüm ben mesela, eee, böyle her şeyini paylaşan insanlarda. Biraz uydurma, kurgu olduğunu, uydurma ağır bir kelime olabilir ama kurgu olduğu şeyi vardır bende izlenimi vardır. Mesela çok güvenmem her şeyini anlatan insanlara yani biraz orada insanın zaman verip, eee, gerçekten o grubu tanıdıktan sonra paylaşabileceği özel şeyleri olmalıdır, yani, hani, her şeyde böyle ortaya saçılmamalıdır, eee, diye düşünüyorum. Yani, grup zamanla çünkü birbirine güvenir. Eee, onun için de bir zaman vermek lazım, herkesin kendine zaman vermesi gerekir diye düşünüyorum.
<chuckles> Hıı. Öyle mi? <chuckles> Evet. Hıı. Değil mi? Evet. Hıı. Evet, mantıklı bir, iii, yaklaşım gerçekten yani aslında yine senin burada gözlem, eee şeyin, hani, değil mi? Sen kendin de güveni verecek olansan güv hani karşıdan da güveni, ııı, arıyorsan muhakkak bir gözlemini yapıyorsun ve orada belli tespitlerin var bir yandan. Ben son olarak hani, eee, şunu, ııı, sormuş olayım, böyle bir yeri girdin, diyelim ki yine sosyal ortamdayız. İlk dikkat ettiğin, bir tanesini paylaştın detaylı ama ilk dikkat ettiğin, eee, böyle, iii, 2-3, 3-5 neyse, eee, noktan var mı? Şuna şuna şuna hemen bakarım dediğin, hani güven, ııı, terk etme konusunda.
Evet. Hı hı. Hı hı. Ya bir beden diline bakarım insanların, yani, masanın üstünde bir şeyle mi oynuyor, kendi cep telefonuyla mı oynuyor, o beden dili ne diyor o gruba bir ona bakarım. Iıı, göz teması kurup kurmadığına kesinlikle bakarım çünkü o çok fazla şeyin göstergesidir benim için. Eee, böyle bir de şeyine bakarım: üslubuna bakarım, hani ne tonda konuşuyor, ne kadar yüksek ne kadar alçak, eee, böyle üstten bir yerden mi, hiyerarşiyi mi gözetiyor gibi. Herhâlde bir de o ses tonu ve üsluba bakarım.
Pratik. Anladım. <chuckles> Süper, hı hı. Bu tüyolar da çok güzel oldu böyle kapatırken, çok güzel keyifliydi seninle konuşmak, teşekkürler.
Benim için de öyle teşekkürler.